Waduh! Itu perusahaan, Kak?
Iya. Perusahaan perusahaan. Karena mungkin client-nya tuh ada yang dari pemerintahan dan juga swasta juga ya. Jadi kayak campur gitu loh, Kak. Nah, itu apa ya, eee, sedikit, eee, kegiatan positif yang toxic gitu. Istilahnya toxic positivity ya, kalau kayak gitu ya. Hmm.
Eh. Iya. Nah, betul betul betul. Itu sering banget kan istilah-istilah yang berseliweran ya di kehidupan kita sebagai Gen Z. <chuckles>
Hmm. Hmm. Bener bener. Nah, itu aku jadinya nggak ada waktu buat istirahat, terus juga skripsiku keteteran kan kayak gitu kan. Terus setelah aku lulus ya, eee, aku jadi mikir nih, kayaknya aku nggak cocok sih kerja di perusahaan yang kayak gitu ya, lebih suka yang apa ya, <tsk> istilahnya tuh seimbang gitu antara heeh, normal. Seimbang antara waktu buat, eee, istirahat dan juga buat kerja. Karena kita ker apa ya, kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja, gitu kan? Mmm.
Yang normallah, normal gitu ya, Kak? Waktu kerjanya, mhm. Betul banget! Kan kerja itu, mmm, ya kalau bisa menghasilkan materi yang mendukung kehidupan kita tentunya kan, Kak? Ya gitu gitu gitu. Nah, tap tadi aku pe penasaran, Kak, ini kan Kakak magang di 3 tempat, terus jarang istirahat. Ada nggak sih, Kak, titik di mana memang drop banget secara kesehatan?
Hmm. Hmm. Bener. Bener. Hmm. Mmm, titik drop banget secara kesehatan enggak sih, karena memang me apa ya, imun tubuhku lebih kuat cuma, eee, jadi kena di mental sih kalau kayak gitu ya menurutku ya. Heeh.
Mmm, nggak? Oke oke ya? Oh. Tapi kan mental juga bagian kesehatan loh. Iya kan? Bagian dari pada suatu kesehatan. <chuckles>
Oh, iya. Nah, itu. <chuckles> Bukan sakit fisik, heeh, lebih ke sakit batin kalau kayak gitu ya. Nah, dari situ aku, eee, s makin ke sini makin ngerasa apa ya, lebih hati-hati gitu kalau nyari tempat kerja, gitu ya. Eee, nggak lagi-lagi ngelamar kayak yang di je sejenis kayak gitu, gitu. Heeh.
Hmm. Oke. Betul betul betul. Tapi tit di titik mana sih Kakak Kakak tuh merasa pada saat itu ya, kayak, "Oh, kayaknya aku harus ini deh, ngatur keseimbangan di antara kerja dan istirahat." Momen apa gitu? Kalau boleh dibagikan.
Hmm. Mmm. Momen itu ketika aku tiba-tiba ada sakit ini, tipes atau asam lambung yang GERD gitu ya. Yang bener-bener aku nggak kalau itu. Tapi aku nggak mau lagi, kapok, mulut pahit, kayak nggak nggak nggak ngerasain apa-apa gitu lho. Nah, setelah itu aku jadi ini ih, ini juga sih, Kak, yang kayak nggak ada waktu susah buat waktu ibadah gitu ya, aku juga pernah nih, Kak, eee, kerja sebagai asisten direktur gitu ya, <clicks tongue> sampai gak ada waktu buat ibadah. Nah, baru di titik itu sih aku kayak mikir, "Aduh, nggak bisa nih, kayaknya emang harus kerja, tapi juga ada waktu istirahat dan waktu ibadah juga sih." Itu.
Oke. Sampai ke rumah sakit, Kak? Iya, hmm. Mmm. Ya, oke oke. Pasti dong. Apa tuh? Ah, menarik tuh, Kak. Keren.